Ah, usually YouTube lang ako nan nanonood 'tsaka TikTok. Ah, kapag music naman sa TikTok, may mga playlist mga, ah, music nung laid-back, yung mga dating music. Alam mo yung kalmadong music lang, ganyan.
Oo, oo, oo.
Or di kaya yung sound ng nature, ganyan, ayun. Ah, yung mga ano lang, mga violin, piano yung mga pampatulog talaga kumbaga. 'Tsaka kapag naglalakad-lakad ano lang, ah, pupunta lang sa, ah, isa din yung ginagawa ko, nakikipag-usap din, naglalakad-lakad ako, pupunta ako sa mga, ah, pinsan ko. Nakikipagkwento para ma-divert din yung atensiyon ko, ah, para at least, ah, may, ah, minsan hindi maiwasan yung pagtawa. Malaking ano din, malaking factor din yung pagtawa-tawa lalo na kapag may nakakausap kang ibang tao, nakakalimutan mo yung, ah, isang stre ng stress kung bakit ka nag-o-overthink dahil sa bagay na 'yon. Minsan alam mo, kahit konting ano lang, oras lang, ah, mga ilang minuto lang, malaking bagay 'yon, ah, para ma-divert, ma-dive kung ma-divert mo yung atensiyon yung pag-overthink mo. Malaking bagay 'yon para sa, ah, mental health, ah, sa sarili. Para at least kahit papaano tumawa ka, di ba? Eh, sabi nga nila, "Laughter is the best medicine," eh. So yun, nakakatulong din naman siya. Oo.
'Yan. Mm. Mm. 'Yan. Oo, naman. Correct. Hmm. Correct. Mm. Correct. Oo, correct ka diyan. Yes, magandang gano'ng pamamaraan 'no, lalo na yung makikipag-usap ka talaga sa mga ibang tao para yun nga, ah, hindi man ikaw gumamit ng mga applications or manood, makinig ng mga music, yung, ah, pakikipag usap sa tao, ibang tao, nakakatulong din 'yon, para yun nga matanggal yung mga iba pang iniisip mo. At yung pagtawa talaga, malaking epekto talaga sila para ma-lift yung spirit natin, di ba? Pero yun nga, nabanggit mo rin, nakikipag-usap ka sa mga tao. Ikaw ba yung tao na nagi-express ng mga nararamdaman mo sa ibang tao o halimbawa, may pinagdadaanan ka, may ino-overthink ka, nag-o-open ka ba sa ibang tao tungkol diyan or nag-jo-journal ka din katulad ng iba?
Mm.